Ja, danke, mir geht's super. Ich denke schon wieder so 'n bisschen an den nächsten Urlaub und, ähm, ja, ich plane grad so 'n bisschen, würde ich sagen und das macht einfach Spaß. Also
Mhm. Ah, klingt sehr gut. Wohin soll's denn gehen, wenn ich fragen darf?
Ja, also ich wohne im Moment in Amerika und, ähm, ja, bin dann halt weit weg von den meisten Familienmitgliedern und jetzt geht's dann mal 2 Wochen nach Deutschland, <laughs> und, ähm
Mhm. Okay, Heimaturlaub.
Genau, Heimaturlaub und dann versuche ich jedes Mal dann <clears throat> in Deutschland oder Umgebung irgendwas auch zu sehen also neben den Verwandten besuchen, was ich noch nicht gesehen habe und, äh, ja, ich überlege im Moment einfach zwischen so Stadturlaub, entweder Heidelberg oder, ähm, Erfurt. <chuckles>
Mhm. Oh ja. Erfurt, okay. Also Heidelberg v Heidelberg verstehe ich, Erfurt weiß ich jetzt nicht. <chuckles> Gibt's da irgendwas Spannendes?
Mhm, mhm. Mhm, mhm. Ja, ich also ich habe gehört, es soll sehr schön sein, also beide wohl schöne Altstädte und, ähm, beides eher so kleinere Städte und, ähm, ja, also, mich interessiert's jetzt. Ich muss sagen, jetzt, wo ich in Amerika bin, interessiert's mich in Deutschland echt, so Altstädte zu sehen. Also, ähm, deswegen <chuckles> deswegen würde ich das gerne sehen, ja, und ich würde mit meinen Eltern dann da hin und dann gucke ich halt auch immer, wo die noch nicht waren, und es sollte auch so in Autofahrdistanz sein und, ähm, ja, mal schauen. Also, ja, die also, das sind 2 Städte, die würde ich gerne auf jeden Fall in Deutschland noch mal sehen.
Ah, okay. Ah, okay. Mhm. Das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Hm. Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall sehr cool. Also Heidelberg war ich auch, uff, 15, 20 Jahre, irgendwo so was um Dreh, also da war ich noch Jugendlicher. Sehr, sehr schöne Stadt. W waren wir auch im Sommer also das kann ich wirklich sehr empfehlen. Sehr schöne Altstadt, wie du schon sagst, ja, also auch sehr klein. Ist natürlich mittlerweile auch teilweise, glaube ich, sehr, ähm, überlaufen von Touristen. Also für die Größe, äh, ja, auch vie ich glaube, auch viele Asiaten, viele Amerikaner gehen da, glaube ich, auch ganz gerne hin, weil es
Mhm. Mhm. Ja, ja. Mhm. Ja, ja wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, ich habe auch gelesen, ne, das ist jetzt die Nummer 1 Stadt, die in Deutschland von Touristen besucht wird. Also das schreckt mich 'n bisschen ab, aber ich hoffe, im September ist nicht mehr ganz so viel los. Also, hm, <laughs> mal schauen. Okay, aber also mein absolutes Traumziel ist es natürlich nicht. Ich würde ganz gerne mal nach Australien. Hast du irgendwie so 'n Traumziel?
Ja, ja. Ja. Ja. Sehr interessant. Mhm.